Hmm, ako siguro ano, yung mam pinaka masaya siguro pag yung, marami kang nakikilala tapos, nakakasundo mo lahat nung katrabaho mo. Kasi para sa'kin, isang malaking bagay din yun eh, 'no? Kasi minsan, ah, 'pag nasa trabaho tayo, minsan 'pag araw-araw, paulit-ulit yung ginagawa natin, iyu't na iyon. Parang nakaka-ano siya eh, nakaka-burnout. Pero pag yung halimbawa, meron tayong mga katrabaho na, minsan nakakabiruan natin, nakakakulitan o kaya naman minsan nakaka-bonding nila, nakaka-bonding natin sila pagkatapos ng trabaho, parang dun mas napapagaan, 'di ba? Parang ganon. Temp mm.
Sa bawat araw. Mm. Mm, isa pa yan. Oo. Mm. Totoo yan. Mm. Mm. Mm. Oo, alam mo sang-ayon ako diyan. Pangalawa rin sa'kin yan bukod sa sa knowledge, siyempre, hindi mabubuo ang ano eh, ang, kasiyahan mo sa trabaho, sa workplace, kung hindi dahil sa mga taong nakapaligid sa'yo 'no? Kung paano sila magbigay ng aliw sa'yo, kung paano sila magkwento, kung ano may mga kwento ba silang, sini-share, at saka mga balita o kaya mga tsismis.
Mm. Oo. Mm. Oo. Mm, totoo yan, laging kasama yan, 'di ba parang parang maaga kayong pumasok sa opisina halimbawa, tapos, siyempre ba <chuckles> Mm, ma mag-aano yan, magkukuwentuhan muna yan, 'di ba? Yung mga ganong tipo, lahat ng pwedeng pag usapan. <laughs> Tapos kung may mga plano kayo, pagkatapos ng trabaho, 'di ba? Parang iyon din yung nagiging motibasyon natin eh. At tsaka isa pa 'di ba parang, ah, tayo kasi 'di ba, parang nagtatrabaho tayo hindi lang naman para kumita eh, nandun na tayo na kailangan natin ng pera, kaya tayo nagtatrabaho pero, kaya tayo minsan tumatagal sa trabaho natin dahil din sa, environment ng pinagtatrabahuhan eh, 'di ba? Parang ganon di ba? Hmm.
Oo. <hiccups> Oo. Oo, tila ba nakakagana pag may tsismis 'no? Sang-ayon ka ba do'n? Hmm. Oo. Mm, oo. Oo. Mm. Totoo. Totoo. Nakaka malag palagay ang loob? Tama ba 'yong term ko? So, mm, lam mo yun, magaan ang loob n'yo sa isa't isa, kaya isa rin yun, agree ako dun bro na, isa nga rin yun na, nakakadagdag sa excitement mo, para pumasok ka sa trabaho. Pero matanong kita
Mm. Mm. Oo. Oo, isa talaga yun. Oo, sige.